Avrei bisogno un po', uhm, del tuo aiuto perché purtroppo ultimamente, uhm, mi sta capitando di non aver abbastanza tempo per, ehm, comunque, fare delle cose che, ehm, amo fare. Io ho d in men in mente un calzino di cose che mi piacerebbe, uhm, comunque a cui dedicare tempo. Per esempio, adesso sto leggendo diversi libri, poi ne leggo più di 1 nello stesso momento, poi ho dei progetti proprio creativi, uhm, anche segnati nelle nelle cose da fare, ehm, uno dei e dei progetti che, per esempio, mi piaceva fare era quello di riprendere tutti gli appunti scolastici, ehm, ristudiarli un po', riscriverli in bella, sia per, uhm, diciamo una mhmm, una passione personale, sia anche per metterli sulle piattaforme, magari, ecco, venderli, farci qualche soldino, e arrotondare. Ehm, e poi ho tantissimi altri progetti, proprio ho una lista di di di idee, di mhmm, di cose che mi piacerebbe fare, ma, uhm, faccio un sacco fatica a trovare il tempo perché non riesco ad organizzarmi, chiaramente tra lavoro, e e tutte le cose che comunque devo portare avanti. Poi, ehm, vivo da sola con il mio ragazzo, c'è anche la gestione della casa da pulire. E, quindi alla fine mi ritrovo sempre che non ho mai cioè non riesco a dedicare il tempo che vorrei ai progetti che che, appunto, ho in mente, e e che mi piacciono. Quindi, uhm, ecco, mi mi rivolgo a te, se hai qualche consiglio da darmi, mi sarebbe davvero d'aiuto.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Guarda, innanzitutto, voglio dirti che è una situazione davvero normalissima. È ovvio che, ehm, se ci metti il lavoro, o comunque vari impegni, magari, a volte, non si riesce a trovare tempo per un hobby, piuttosto che per un progetto creativo come, appunto, quelli che mi hai elencato, ed è anche normale che tu ti senta un po', mhmm, così, no, uhm, sopraffatta, dalla mole di lavoro che hai, da tutto quello che devi fare, e da, mhmm, semplicemente i compiti, no, della vita. Uhm, volevo farti qualche domanda, innanzitutto, per capire un pochino la situazione. C'è un momento della giornata, uhm, dove, secondo te, potresti riuscire ad incastrare un progetto creativo, oppure hai proprio una mancanza di tempo dettata anche, magari, da un un po' una disorganizzazione, come mi dicevi prima? Perché in quel caso si potrebbe lavorare, appunto, sull'organizzarsi per tempo. Come come la vedi?